ค่ะ คือเราอะค่ะ ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าช่วงนี้ก็มีความกดดันนะคะ แล้วก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายใจเท่าไร เลยอยากที่จะได้คำปรึกษา คำแนะนำนะคะ จากคุณน่ะค่ะ ถ้ามีคำแนะนำดี ๆ อะไรนะคะในเรื่องเนี้ยที่เรามีความกดดัน หรือว่ากังวลอยู่อะค่ะ ก็ยินดีรับฟังเลยนะคะ
ครับ ได้เลยครับ ยินดีรับฟังและให้คำแนะนำนะครับผม
<smacks lips> ค่ะ ก็คือว่านะคะ ก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่า ช่วงเนี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่เราเนี่ย อ่า มี มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะ แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า อ่า ได้รับความกดดัน อ่า ก็มีจากคนรอบข้าง ก็คือสังคมด้วยอะ แต่ว่าความกดดันที่รู้สึกว่า มันเป็นความกดดันที่หนักที่สุดของเรา ก็คือความกดดันภายในครอบครัว หรือก็ หรือว่า อ่า คุณแฟนของเรานั่นเองนะคะ ทีเนี้ยความกดดันที่ว่า มันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ อ่า หน้าที่ความรับผิดชอบในการงาน แล้วก็ความ เขาเรียกว่าไร คล้าย ๆ กับการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะนะคะ คือเขามีความคาดหวังว่าให้เราเนี่ยจะต้องแบบ อ่า ไปได้ดีกว่านี้ อ่า ไป ได้ดีกว่านี้ ใน เออ ในหน้าที่ การงานเนี้ย หมายถึงทำเงินได้เยอะ ทำ อ่า ตำแหน่งที่สูงขึ้น อะไรแบบเนี้ย แล้ว ค่ะ เราก็เลยมีความรู้สึกที่ค่อนข้างกดดันนะคะ
ครับ ครับ อือฮึ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ แต่ก็เข้าใจความรู้สึกคุณนะครับ คือมันก็เป็นปกตินะที่คุณจะเหนื่อยกับสถานการณ์นั้นนะ ผมมองว่ามันหนักนะครับ ถูกกดดันจากคนที่เรารักด้วยนะ ถูกเปรียบเทียบด้วยไหมครับเนี่ย?
ก็เนี่ยแหละค่ะ ก็ยิ่ง ยิ่งรู้สึกแย่นะคะ เมื่อ เมื่อโดนเปรียบเทียบ เพราะว่าต้องบอก อ่า เพิ่มเติมก่อนนะคะว่า จริง ๆ แล้วอะค่ะ ก่อนที่เราจะ อ่า ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ย เอ่อ เขาก็จะเหมือนแบบว่า อยากให้เราเนี่ย อ เป็นคุณแม่ คุณแม่ของ ของลูกอะนะคะที่ดี แล้วก็ เอ่อ เหมือนออกจากงาน แล้วก็มาดูลู แลครอบครัวเต็มเวลาอะค่ะ เป็น เป็นคุณภรรยา คุณแม่เต็มเวลา ทีเนี้ยมันก็มีจังหวะชีวิต ที่เราอะลาออกจากงานมาเป็น 7-8 ปีอะค่ะ ก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ แต่พอถึงเวลาตอนเนี้ย คือลูกก็เริ่มโตแล้วอะนะคะ แล้วเราก็เลย
ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อา อะฮะ ครับ ครับ
ก็ทำงานนะ ไม่ ไม่ใช่ว่าไม่ทำงาน แต่ว่า เอ่อ ความ เป็นคุณแม่อะค่ะคุณ มันไม่มีการจบสิ้นน่ะเนาะ ก็ ยัง ต้องดูแลครอบครัว หรือว่าทำงานบ้าน ทำอะไรตรงเนี้ย ก็ยังทำอยู่ มันไม่ได้เปลี่ยนน่ะค่ะ อาจจะไม่ได้โหมเท่า เดิม เหมือนตอนที่ ที่ลูกยังเป็นแบบเด็ก อ่า แบเบาะอะเนาะ ตรงนั้น แล้วทีเนี้ยค่ะ อ่า สิ่งที่เรารู้สึก อ่า แย่มากขึ้นก็คือ อ่า เขาแบบ อ่า เปรียบเทียบเรากับเพื่อนแบบเนี้ยนะคะ อ่าว ว่าเราอะ อืม ก็มีศักยภาพ คือมันมีความชมเชย แล้วก็มีความต่อว่าอยู่ ในนั้น คือ คือ เข้าใจ เข้าใจความรู้สึกของแฟน แต่ว่าก็เข้าใจความรู้สึกของเราด้วย เรา เราไม่สามารถที่จะ อ่า รับคำเปรียบเทียบตรงนั้นได้ เพราะว่าเรารู้สึกว่า แต่ละคนเนี่ยมัน มันมีชีวิต แล้วก็ทางเดิน หรือว่าเลือกทางเดินไม่เหมือนกัน เขาก็เอาเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนค่ะคนอื่นว่า "เนี่ยดูสิว่าเนี่ย เขายังทำได้เลย เธอก็ต้องทำได้สิ" อะไรแบบเนี้ย แต่เราไม่ได้ เราไม่ได้ถามไง คือประเด็นคือ เราไม่ได้ขอกำลังใจ หรือว่าแรงผลักดันใด ๆ ทั้งสิ้นอะค่ะ เนี่ยแหละเรื่องราวก็เป็นประมาณเนี้ยล่ะค่ะ
อืม ถูก ครับ อืม อืม ครับ อืม ๆ ครับ อ๋อ <laughs> ครับ อืม ถูกต้องเลยครับ อืม ครับ อืม ๆ ครับ ครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกว่า ความรู้สึกของคุณนั้นมีค่ามากนะครับผม อือ คือแรงกดดันเนี่ยมันหมายความว่า เราไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะครับ บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดจากเสียงที่เรานำ นำกลับมาเนี่ยใส่ใจครับในตัวเรา มันเลยรู้สึกว่า เฮ้ย เรารู้สึกว่า ม มัน เราด้อยค่า เราไร้ค่า เราไม่ ยังไงอะ ไม่มีศักยภาพพอเหมือนกับที่เขากล่าว แต่หารู้ไม่ว่าคุณเคย แล้ว แล้วอิ ขอสอบถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ แล้วคุณสามีของคุณในปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานเป็นยังไงบ้างครับ?
อืม ค่ะ ค่ะ ก็หน้าที่การงานเขาก็ดีมากนะคะ ดีมาก ตำแหน่งสูงมาก ก็คือ เรา เรา เรามีความคิดที่สวนทางกันด้วยแหละ มันก็เลยมีความสวนทาง ณ ตอนนี้นะ เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เป็นกัน ไปได้ด้วยดี เพราะเรามีความรู้สึกว่า เราทำงานในหน้าที่ของงานบ้านงานเรือนนะคะ เขาก็ทำงานโดยการที่มีเราอยู่เบื้องหลังคอย อ่า ให้การสนับสนุน ก็ ก็ ก็จนมีทุกวันนี้ ก็คือถามว่า เขาทำงานไหม? ทำค่ะ เขาก็ดูแลครอบครัวอย่างดีในเรื่องของเศรษฐกิจ
อืม ครับ อืม อะฮะ อืม ครับ ไอ้ โอ๊ะ โอ้ เยี่ยมเลยครับ อา
ค่ะ แต่ว่าก็นี่แหละ มี มีมาช่วงหลัง ๆ นี่ที่เขา อ่า ต้องการที่จะให้เราช่วยมากกว่านี้ ซึ่ง ซึ่งไม่ใช่ว่า เราไม่ช่วยนะคะ ช่วยในที่นี้ไม่ใช่เรื่องการง่าน อ่า งานบ้านงานเรือนอย่างเดียว แต่คือช่วยในเรื่องของ การเงิน ด้วยนะคะ แล้ว อืม ค่ะ
อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ โอเคครับ เข้าใจ โอ้โฮ รู้สึกเข้าใจ เห็นใจคุณเลยนะครับผม แต่ผมอยากจะถามอะครับผม คือ แล้ว คุณมักซื้ออะไรเมื่อรู้สึกถูกกดดันจากผู้อื่นไหมครับ? คือแบบว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่า อืม แม่บ้านทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่า รู้สึกว่าเครียด รู้สึกว่าอะไรเนี่ย ชอบชอปปิง ชอบอะไรพวกนี้นะครับ คุณเป็นอย่างงั้นไหมเอ่ย?
ก็มีนะคะ มี มีเป็น แต่ก่อนเนี่ย ไม่ได้ชอปปิงเลย ต้องบอกเลยว่า เป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมาก เพราะว่ายิ่งตอนไม่ทำงานน่ะ ยิ่งรู้สึกว่า เฮ้ย แบบสามีต้องทำงานเหนื่อยนะ กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท แต่ละอะไรเนี่ย เราจะไม่ซื้ออะไรที่เป็นส่วนตัวเลย นอกจากว่าเป็นซื้อแบบอะไรมาทำกับข้าวให้ที่บ้าน แล้วก็นอกเหนือเสียจากว่า ไปซื้อกับสามี คือ คือไปด้วยกัน อะไรแบบเนี้ย ซึ่ง ซึ่งจริง ๆ เขาให้บัตรเราถือนะ แต่เราคือจะไม่ใช้อะไรสุรุ่ยสุร่าย ตรงเนี้ยเราแบบค่อนข้างมั่นใจนะคะ แต่ว่า พอตอนนี้ ที่เราก็ทำงานเองด้วยนะคะ แล้วเวลาที่เราได้รับความกดดันแบบเนี้ย เราก็จะ จะใช้เงินนะ เพราะว่าเราเครียด เหมือนที่คุณบอกค่ะ ผู้หญิงบางคนเขาก็จะเหมือนเครียด แล้วก็ไปชอปปิง แต่เราจะทำให้ ทำในเรื่องของทำให้ตัวเองหายเครียดด้วยการแบบ <tsk> ไปเข้าสปา ไปสระผม ไปแบบ อ่า เหมือนทำ ทำให้ตัวเองสวย ทำให้ตัวเองสดชื่นน่ะ อธิบายไม่ ถูก เหมือนกัน จะไม่ได้ไปลงที่สิ่งของสักเท่าไรอะค่ะ อืม
ครับ โอ้ ครับ อืม อืม อา ครับ อืม โอ้ เยี่ยมเลยครับผม ครับ อือฮึ อืม ครับ <laughs> เข้าใจ อา คือ คือ คือไป เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับ อืม เข้าใจ คุณ! ขออยาก คืออยากถามอีกนิด คือ แล้วคุณเคยแบบว่าพูด พูด แบบว่าตรงไปตรงมาไหม? กับสามีของคุณน่ะ คือแบบว่าคุณก็ทำหน้าที่ได้ดีนะ ทั้งแม่บ้าน ทั้ง อ่า เลี้ยงลูก อ่า จัดการหลังบ้าน แล้วก็เนี่ย คุณก็มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับใช่ไหม? แต่ แต่อยากรู้ว่า ว่าเพราะอะไร? เขาถึงแบบว่าได้ ได้พูดอย่างนั้นกับคุณน่ะ อืม
<tsk> ใช่ค่ะ ประมาณนั้นน่ะค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ ได้มีการคุยกันค่ะ เขาบอกว่า เขา เอ่อ เขามีความกดดันในช่วงเนี้ย ในเรื่องหน้าที่การ งานของเขา แล้วเขาก็มีความกดดันในเรื่องของสุขภาพ เขารู้สึกว่า ช่วงนี้เขาปวดหลังมากเลย แล้วเขาก็คิดว่า เนี่ยบางทีอะเขาแบบไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น คือเขากังวลไปในเรื่องอนาคตค่อนข้างมากนะคะ เขาบอกว่า "เนี่ย เขาอาจจะพิการได้อะไร ได้" เราก็เลยบอกว่า "มัน มัน มันยังไม่ได้เป็นขนาดนั้น" แล้วก็เราก็ไปหาคุณหมอ ไปตรวจสแกนอะไรหมดแล้ว เขาก็ไม่ได้เจออะไรผิดปกติ คือ คือมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ อาจจะเป็นการที่นั่ง อ่า เก้าอี้นาน เราก็มีย่ะ แนะนำให้เขาไปออกกำลังกาย ใช่ค่ะ คือ คือเราก็เลยบอกเขาว่า "จริง ๆ ส่วนเนี้ยเราเข้าใจความรู้สึกเขา" แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ อือ เราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราที่เราจะได้รับผลกระทบตรงนี้ นะคะ คือฮือ สิ่งที่เราช่วย เราก็ทำเต็มที่แล้ว แต่ว่าการ ถ้าเขาจะถามเราดีกว่าเนี้ย เราจะรู้สึกว่า เราอยากที่จะทำอะไรได้มากกว่าเนี้ยค่ะ คือ คือทำด้วยความเต็มใจมากกว่านี้ เพราะตอนเนี้ยเหมือนแบบเหมือนได้รับความกดดันน่ะค่ะ แล้วมันก็ทำด้วยแบบ ด้วย ด้วย ด้วยการทำ ด้วยการให้ช่วยเหลือ แต่ว่าความในใจหรือว่าความสัมพันธ์มันเริ่มห่างเหินน่ะค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ โอเค อืม แล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับ? อ๋อ โอเค นาน ๆ ใช่ไหม? อืม อืม เข้าใจครับ อืม ครับ อืม เข้าใจเลยครับ ครับ อ๋อ โอเคเลย เข้าใจนะ เข้าใจความ ความรู้สึกของคุณเลยนะครับ แต่ อ เพราะว่าเขาไม่เคยมา ท มา คือ มาทำหน้าที่แทนคุณ ใช่ไหมครับ? คือ คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำงานแต่นอกบ้าน ใช่ไหม? คือไม่เคยแบบว่ามาช่วยคุณแบบว่า อ่า จัดบงจัดบ้าน ทำความสะอาดบง ทำความสะอาดบ้าน อย่างงี้เคยไหมครับ?
อ๋อ ก็มีนะคะ แต่ว่านับครั้งได้ คือ คือเอา อ ถ้าโดย โดย รวม รวมเลย คือ ทุกอย่างเนี่ยมันคืองาน ของเรานะคะ ทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันคืองานของเราค่ะ ก็จะมีบางช่วงที่เขารู้ว่าเราแบบ เออ งานเยอะมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะล้างจานตัวเขาเองบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็มี แต่ว่า อืม นั่นแหละค่ะ มันรู้สึก เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับความกดดัน แล้วเราก็ ก็อยากที่จะรับมือกับมันให้ ให้ดี ก็ไม่ได้อยาก ให้ใครเข้าใจนะคะ อยากให้ตัวเอง เนี่ยแหละค่ะ อ่า มีความสุข แล้วก็ อ่า สามารถ อ่า รับกับแรงกดดันนี้ แล้วก็ยังประคับประคองตัวเองทั้งภายในและภายนอก หมายถึงเรื่องจิตใจแล้วก็ร่างกาย ให้ยังสามารถแบบว่า เออ มีความสุขได้ในทุกวัน นะคะ
อืม อ๋อ เข้าใจ ครับ อืม อ๋อ โอเค ครับ ครับ ครับ อืม เข้าใจ โอ้โฮ ครับ แต่ แต่ แต่ แต่คือคุณแบบว่าลอง ลองวิธีอื่นหรือยังเอ่ย? คือแบบว่าหา หาแพทย์ หรือว่าไปปรึกษาแพทย์อะครับ หรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เนี่ย ด้านครอบครัวไหมครับ? เขาอาจจะแบบว่า หา หาปัด หา คือ หาแนวคิด แล้วก็กระจัดปัญหาที่คุณประสบอยู่ระหว่างคุณสามีก็ได้นะครับ อาจจะได้รับคำแนะนำดี ๆ ผมว่านะ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะครับ เพราะบะ ว่า อ่า การ คน 2 คนเนี่ยสร้างครอบครัวมัน คือยังไงอะ ร้อย พ่อพันแม่นะครับ การมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องใช้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเข้าใจกัน ซึ่งกันและกันนะครับผม ถ้ำ ถ้ารู้สึกขดดันมากไปเหมือนกับที่คุณบอกเนี่ยแหละครับ พอนาน ๆ ไปก็รู้สึกห่างเหิน มันไม่รู้สึกถึงความรัก อ่า ตอนที่เราแบบว่าเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับ?
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ คือความรู้สึกตรงนั้นน่ะ อ่า ยังหาไม่เจอเลยอะค่ะ คุณ ถ้าเอา พูดตรง ๆ นะ คือแบบพอเราโดนกดดันตรงเนี้ยมาตลอด เอาเป็นว่าตลอดปีเนี้ยค่ะ เป็นปีที่ค่อนข้างที่ได้รับความกดดัน แล้วก็มีการเปรียบเทียบ อ่า ค่อนข้างเยอะ แล้วอย่างที่คุณบอกเลยค่ะว่า บางทีอะ อ่า มันก็เป็นเสียงกลับเข้ามาหาตัวเอง ถามตัวเองว่า "เฮ้ย เรา เรายังทำดีไม่พอเหรอ?" หรือว่า "เฮ้ย เราบกพร่องอะไรตรงไหนเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าคำแนะนำที่คุณให้อะนะคะ คือ คือ <tsk> ก็อยากนำมาใช้ ถ้า ถ้ามีโอกาสจังหวะเหมาะ ๆ ดี ๆ ก็อยากชวนเขา หรือพาเขาเนี่ยแหละค่ะไปปรึกษา เอ่อ กับผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่า ถ้าเอาจริง ๆ อะค่ะ เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินกันที่จะต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้ คุณเข้าใจไหม? ตรงนี้แหละที่เราแบบไม่เข้าใจอะค่ะ เนี่ยแหละ
อืม อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ อืม <laughs> เข้าใจ ความรู้สึกกันไงครับ คือความรู้สึก ก็ ก็บางครั้งเรา อ่า ไม่ตรงคันไงครับ ก็เกิดปัญหาได้นะ เพราะว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ย มันต้องหลายสิ่งหลายอย่างต้องเข้ากันนะครับ ผ้าไม่งั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่มีความสุขได้ในครอบครัว อาจจะ ท้ายที่สุดก็อาจจะร้าวฉานได้นะครับผม ผมมองว่าเนี่ย เรา เราควรที่จะต้องรีบจัดการตรงนี้ให้ได้นะครับ ไม่งั้นกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาใหญ่ในภายภาคหน้านะครับผม
อืม ค่ะ ค่ะ ยังไงเราก็จะพิจารณา คำแนะนำของคุณนะคะ แล้วก็มาปรับใช้ วันเนี้ยต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ สำหรับคำแนะนำ ค่ะ
ครับ ด้วยความยินดีครับ อืม ๆ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอไห่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับ สวัสดีครับ